Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Y tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien. Disfrutando del clima, esta tarde.
Me alegra mucho, estu escuchar eso. Oye, quería hacerte una pregunta.
Ujú. A ver.
¿Tú, cómo crees que la tecnología, ha cambiado nuestra forma de comunicarnos?
Buena pregunta. Creo que, eh, muchas respuestas para esto, pero en general, yo creo que ha cambiado de va varias formas. Pero creo que, ah, más en beneficio, que en perjuicio.
Ujú. Sí. Ujú, ujú.
Em, yo en general, pienso que la tecnología nos acerca más. Tiene sus detalles, que podemos platicar al respecto. Pero en general, yo creo que que es un buen avance. ¿Tú qué piensas?
Sí. Sí, sí, ¿no? Sí. Sí, concuerdo contigo. Creo que es muy buen avance, porque, pues, bueno, si lo ves, también, ahora estamos comunicados, hasta nosotros que estamos hablando. <chuckles> Eh, o hasta, no sé, personas que pueden hablar alrededor del mundo, sin ningún problema. Y creo que, eh, sí, yo yo estoy muy contenta, de que exista este este avance, porque no sé. Me me pongo a pensar, ¿no? Cómo era antes, el hecho de tal vez mandar cartas, y que se tardaban meses, ¿no?, en llegar, en que tú recibieras una carta, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, a mí en lo personal, ahora me encanta, porque por ejemplo, yo vivo muy lejos de mi familia, entonces, eh, pues es el momento, en que yo puedo comunicarme a través de un WhatsApp, de hacer una videollamada. Me parece fascinante, también.
Ujú. Correcto. En segundos. Claro. Te entiendo. Inclusive, ¿no? Ujú. Entiendo. No deja de sorprender, ¿no? Y, coincido contigo, em, que esta tecnología de comu de las nuevas comuni formas de comunicarnos nos nos da mayores beneficios, sobre todo para nosotros. Yo también soy un inmigrante y tengo familia en otro país, entonces a veces es no tan fácil como simplemente hacer una videollamada y ya estoy platicando con las personas que no podría estar haciéndolo, ¿no?, si no existiera.
Así es. Ujú. Ujú, ujú. Exacto. Sí. Sí, aunque también, por otro lado, siento que es un arma de doble filo porque, pues, a veces s eh, siento que las personas, aunque tú estés con ellas de manera presencial, se ausentan, ¿no? O nos ause ausentamos muchas veces. Yo también, a veces me incluyo que uno está, por ejemplo, hablando de, no sé, con con sus familiares en en otro lado del mundo, pero la persona que tienes enfrente a veces es como no le prestas la atención, puede ser, ¿no? Entonces, como que sí, a veces, eh, te afecta con también como que este uso de de redes, ¿no? No solo de WhatsApp, pero también como redes sociales y demás. Siento que exacto como que uno, si no pone un límite, te puedes pasar mucho tiempo, creo que, en ese tipo de redes, y tampoco te dejan nada productivo, siento.
¿Sí? ¿Por qué? Ujú. Okey. ¿Esta extraida? Ajá. Estás todo el tiempo ahí, ¿no? Sí, sí, yo creo que, en general es, eh, la tecnología com comparado con antes, pues, es más rápida, es instantáneo, podemos tener algo superfácil eh, en la palma de nuestras manos. Pero sí esa misma tecnología, como tú dices, y coincido, ya causa una serie como distracciones, ¿no?, con la gente.
Ujú, ujú. Claro. Sí, sí, sí, total
Sobre todo de manera inmediata personal, ¿no? A veces tienes a tu gente ahí en su teléfono pegado todo el tiempo o o inmersos en otra cosa que no sea su su aparato, eh
Ujú. Sí, ya no comparten contigo.
Sí, si, de pronto se olvidan.
Y eso esta es algo que sí, sí, sí, como que ya no son son están presentes a lo mejor físicamente, pero ya su mente está en otro lado, ¿no?, y están a lo mejor hablando con alguien del otro lado del mundo, y y que lo cual es fascinante, pero ya no están contigo personalmente.
<chuckles> <clears throat> No, sí, em creo que esa sería una de las cosas que yo extrañaría, eh, que antes de que existiera la tecnología, que a la mejor nos dábamos más tiempo en la mesa, platicando, nos juntábamos más en la mesa a comer y, pues bueno, no había más que otra cosa que nosotros mismos que fuera el tema de conversación, ¿no?, de pronto, no había tantos primos en sus celulares, ah, mientras mientras uno está comiendo, ¿no?
Ujú. Claro. Ujú, ujú. Ándale, sí, sí, sí, que no falta, sí, sí, creo que yo también, hay e eso es lo que extraño de de la forma de cómo se hablaba antes, eh, porque sí es como que an ahora hasta te ponen casi casi que una cajita, ¿no?, en en en unas familias o en restaurantes de: "P por favor, deposite aquí el celular", para que deje de, sí, de de que deje de estar hablando con otras personas y concentrarse en lo que uno está haciendo con la familia, porque sí siento que exacto, como que se pierde esta calidez también muchas veces, ¿no?, de de preocuparse el uno por el otro, y y, pues, ya como que hay temas que ya no se pueden profundizar, porque ya también es un bombardeo de información en redes sociales y demás, que siento que ya no es
Sí. <chuckles> En serio, sí. Sí, perdemos ese toque, ¿no? Sí. Cierto. Te mantiene como esclavo.
Exacto, sí, sí, ¿no?, como que lo que es tendencia, y pues, uno a veces sí trata de sacar esos temas, pero también es como, bueno, hay hay otros temas que se pueden abordar, ¿no?, en especial con la familia y que no tiene celular, eh, a mí es algo ¿que me parece? Sí, me es algo que fíjate que ahora que lo pienso se me hace, eh, triste y que es algo que que extraño, porque, por ejemplo, eh, me pongo a pensar en las personas adultas, en en, o sea, en como mis abuelos, por ejemplo, que no están familiarizados con tanto con esto de de la tecnología, y que a veces todos por estar en el celular, ya los abuelos se quedan dispersos, ¿no?, ya como que, eh, pasan a otro punto, exacto, sí, porque ya otros se están enfocando en el teléfono, enseñando videos, ¿no?, los primos ahí: "Mira, vi este meme, vi aquello", y los ese tipo de, pues, eh, las personas de de este de estos géneros, pues, siento que ya quedan atrás.
Podemos ser parte de la conversación. Ujú. Ajá. Sí, no saben tanto. Como que ya no son parte de la conversación completa, ¿no? Como que ya no pues, tiene mucho que ver eso que están alejados de la tecnología y no crecieron con, este, con eso, ¿verdad? Entonces
Exacto. Sí, sí, sí. Oye, y tú, por ejemplo Sí, dime.
pues, yo creo que es una de las cosas que Dime. No, adelante, ¿me vas a preguntar algo?
Ah, no, yo te iba a preguntar que a ti, por ejemplo, a ti personalmente, ¿cómo sientes que te afecta el uso constante, así de mensajes y redes sociales para estar en contacto? Ya que hablábamos también de que hay la familia también tú siempre está en el teléfono.
Mm, sí. Pues, mm, yo tengo una hija de 9 años y a veces me toca
Okey.
me toca estarle diciendo: "Ya, ya, baja tu iPad, baja tu iPad, baja tu iPad, vamos a platicar, vamos a convivir, vamos a platicar de tu día". Y de pronto, les cuesta mucho así como salirse porque es que está platicando con la amiga, está platicando, que está jugando Roblox, que está haciendo esto, que está viendo lo otro. Entonces yo trat
Ujú. Ujú. Sí, claro. Ujú. Oye, pero con 9 años, o sea, yo no sé, mm, creo que antes era, con 9 años, una estaba jugando a las muñecas, ¿no? Bueno, en el caso de las niñas.
<chuckles> Sí, no, es cierto, es cierto. Y yo veo eso, a mí me impacta a veces la la forma en la que en la que, es buenísima, eso sí, ¿eh?, es buenísima para, ah, moverle ahí todo lo que es del iPad y todo. Pero sí, trato
Ujú. Ujú. Que ya dicen que ya nacen con ese chip, ¿no?
Sí, sí, sí, sí, pero yo trato siempre de como acercarla a lo al al a lo cotidiano, ¿no?, de: "Ey, ah, tiende tu cama, haz tu tarea, platica con nosotros, come con nosotros, cuando estás en la mesa, no hay iPad". Entonces, nada más como para que también ella esté de este lado, porque perderse en lo digital también
Ujú. Claro. Sí.
eh, a veces no ayuda.
Sí, siento que trae sus contras. Claro, claro, y se pierde también siento que de muchas cosas que podría vivir, y más en esta etapa tan bonita que e es la la la niñez, eh, considero que sí, eh, debería también de hacer otras cosas como, no sé, a lo mejor jugar o o o sí, si quiere platicar con su amiga, bueno, que se reúnan, ¿no?, en lugar de estar solo a través de de la tecnología, como del iPad.
Sí. Sí, es cierto. Ujú. Correcto, em, y yo creo creo que lo que impacta en la pregunta que me hacías, eh, personalmente, pues sí, yo quisiera tener un poquito más de de de de de contacto con mi hija, eh, porque, pues, mi esposa, somos casi de la edad, y y somos Sí tenemos teléfono y iPad y lo que tú quieras, pero pero todavía somos los que platicamos y nos nos nos contamos lo que pasa en el día y
Ujú. Ujú, ujú. Sí. Ah, sí. No se mandan el mensajito, ¿no?, así de mira lo que me pasó y por mensaje. <laughs>
No, no, terrible. No, no, obviamente cuando está ella trabajando, yo también, ¿no? Pero pero para comunicarse, pero sí s siento que estoy tratando me cuesta un poco el equilibrio entre la interacción de persona de de face to face con mi hija a a a con lo digital. Entonces, siento que ahí es donde batallo un poqui sí, sí, sí, sí siento que tengo que estar en una batalla constante.
Claro, sí, sí. Sí. Claro. Te afecta. Ujú. Sí, pues, es que sí, me eh, es difícil, ¿no? Y también, pues, por el el tipo de de generación que, pues, al final, ya nacieron con la tecnología, creo que sí para en el en este caso para tu hija, pues, es más difícil como dejarla. Tal cual.
Sí. Sí, ¿no? Es algo es algo que, siento que sí nos acerca, eh, en un ámbito de comunicaciones globales y con gente que está lejos de nosotros para trabajo, de manera personal o lo que tú quieras, pero
Ujú. Ujú, ujú. Claro. Y es que también Sí, sí, y y que también es un bombardeo ya de de aplicaciones, que uno no, ya no sabe, eh, por dónde contestar, ¿no? A mí, personalmente, me ha pasado que, eh, pues, tengo, no sé, como que diversas redes sociales, y de repente, no sé, a alguna amiga o o la familia, ¿no?, que me me habla por por una red, y no contesto porque, pues, digo, es que tantas redes sociales, y ya hasta después que me dicen: "Oye, es que te estoy tratando de localizar". Y yo: "Ay, bueno, perdón, pero en ¿Por dónde?", ¿no?, casi, casi. O luego ahí son, sí, como conversaciones, eh, que van ahí como que a medias, porque te res te preguntan en una aplicación, se responde en otra. Entonces, ya es como que uno dice: "Bueno, déjame mejor en una sola, conver", sí, una aplicación para que ya podamos por ahí más fácil platicar. Pero sí, siento que que afecta también el uso ahí constante y y después uno que también se queda picado, ¿no? No sé si te pasa ahí entre redes sociales, que si luego de repente, eh, no sé, que compartan Sí, mucha información, ¿no? También siento que es un un bombardeo también de de mucha información, que a veces uno ni quiere ver, pero terminas viendo porque ya ya la tienes ahí a la mano, y que después dices: "Bueno, ¿qué en qué invertí-?"
pero de pronto sí te aísla. Ujú. Sí. Ujú. ¿En cuál de todas? ¿En cuál de todo? <chuckles> Elige una, ¿no? Elige una. Ajá. Hay tan hay tantas cosas que que te interesan, ¿no? Correcto. ¿Y por qué no? ¿Por por qué no verla, no?
Exacto, y que ya después ves el tiempo que ha pasado y dices, bueno, ya invertí una hora de mi vida viendo, en en, no sé, cualquier tema que nunca se te había venido a la mente.
Sí, sí, que que a lo mejor tú por tu propia cuenta nunca buscarías, pero de pronto este algoritmo ya te está diciendo: "Ey, este, esos, esto te parecería, eso sería interesante para ti, ¿no?, tal vez".
Exacto. Sí. Ándale, sí sí sí, termina uno viéndolo, entonces, eh, pues sí, ya te pierdes de otras cosas también.
Sí, sí, es cierto, creo que, eh, deberíamos de tener un poquito de control con la tecnología en cu sobre todo con esto, ¿no?, porque siento que ya somos muy esclavos del del marketing, eh, porque lo que realmente quieren hacer es vendernos, ¿no?, o sea, no como una intención buena de decir quiero que ustedes se comuniquen, sino más bien es como de, quiero ver qué quieren, qué necesitan para que les pueda vender.
Ujú. Sí. Ujú, sí sí sí, totalmente. Ándale, sí sí, porque justo, no no falta, ¿no?, que también ahora ya en la tecnología ya es como que se pueda ver los anuncios por doquier, y, pues, no te los puedes saltar tan fácil, ¿no?, antes era como, bueno, te llegaba impreso, ¿no?, a lo mejor, eh, o veías, sí, eh, o que veías, no sé, en el periódico solamente, ¿no?, pero ahora estás viendo videos y ya te salen ahí con con la publicidad, ¿no?, y si no quieres, pues hay que pagar, entonces, también se convierte en un negocio.
Sí. Al correo Exacto, y que casualmente la publicidad es algo que tú hablaste sin querer, ¿no?, con en la en la cena y te escucharon tus
Ándale, sí sí, esa es otra, ¿no?, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Yo creo que hasta cierto punto eso también como que da miedo, ¿no?, que ya sepas que te están escuchando
tus dispositivos, ¿no? Ujú. Sí.
Con tal de venderte algo.
Sí, no, eso ya es muy común y que y que no deberíamos de normalizar, y que deberíamos de entender que que con el avance de la tecnología también existen estas contras, que que es que nos volvemos producto, ¿no?, nuestros datos.
Ujú. Claro, sí sí sí, que, y que también muchas veces ya hasta damos nuestros datos personales, ¿no?, a veces con tal de suscribirnos a algún tipo de, no sé, este, newsletter o algo así, eh, uno ya ya muchas veces das sin por da por hecho que dar sus datos personales está bien, cuando ni sabes a quién se los estás dando.
Sí. Sí, cuando no debería. Sí, no, ahí ahí yo creo que tenemos que también estar listos para para así como la tecnología evoluciona, nosotros también evolucionemos los cuidados que debemos de tener, em, para proteger nuestra privacidad para empezar, ¿no?
Exacto. Sí sí sí sí, o no sé, el, e estas, eh, fotos, ¿no?, que luego están como en Facebook y demás, que también tú dices, bueno, eh, ya están en en la red y que no se sabe qué uso le podría dar, ¿no?, al final se supone que que son privadas, pero no se sabe, exacto.
Ajá. Pero no tanto, <chuckles> se han vuelto ya públicas, ¿no?
Y sí sí sí, o sea, creo que sí, la tecnología tiene sus pros y sus contras, eh, pero, pues, sí hay que hay que también tener como que un límite, ¿no?, de hasta dónde la podemos usar, utilizar lo que nos sirve y lo que no, pues, simplemente desecharlo.
Bueno. Claro. Sí, ser más listos, eh, para poder ser selectivos y también, eh, hablar con nuestras familias acerca de los beneficios y también los las cosas que que no te benefician tanto, de tener estos, eh, pues, esa, eh, te tecnología al en tus manos todo el tiempo, ¿no?
Ujú. Claro. Así es, sí sí sí, totalmente de acuerdo, y pues, bueno, me ha gustado mucho platicar contigo, espero encontrarnos pronto por acá, que estés muy bien, cuídate, hasta luego.
Igualmente. Claro, buena tarde, tú también.